Parang wala, wala akong narinig na ganun. Kasi halos lahat laging epekto sa mahihirap palagi ang balik eh. Pero alam mo, hindi ko naman hindi naman ako pumapabor kay Duterte. Pero nakita mo rin naman kasi kahit papaano yung pagbabago ng panahon na yun.
Mhm, mm. Opo. Oo. Mm. Hmm, opo. So, parang nakadepende pa din talaga siya, 'no? Dapat lang mas effective, 'no? Oo.
Mm, mm. Kasi tignan mo ah, kahit papano yung bilihin nun tsaka yung pamasahe, mababa.
Mm.
'Di ba? Tsaka yung bise-presidente natin nun talagang bumabakbak din talaga. Hindi lang basta nakaupo lang, 'di ba?
Mm. Opo.
Hindi siya yung kung saan-saan nagpupupunta, kung saan pu kung may pupuntahan man may kinakalagyan yung pinupuntahan niya hindi yung
Hmm. Mm.
pumunta lang ako dito, paganda lang ako. Hindi gano'n, 'di ba? Parang oo, hindi, talagang gumagalaw din talaga nang siya mismo, 'di ba? Yung mga gano'n.
<laughs> Nakiusyoso lang. <chuckles> Opo. Totoo naman. Siguro ano, naalala ko din lang, kasi nung high school ako sikat to eh. Pero di ko alam kung gaano talaga siya nagkaroon ng epekto. Alam niyo po yung 4Ps, ano po yun yung parang, parang pantawid pamilyang ano pa yung dalawang P? Basta yun po.
Mm. Ay, oo. Oo, yung 4Ps. Hindi ko matandaan, basta may Pilipino yun eh. <laughs>
Oo, parang sabi naman po ng mga kaklase ko parang naging positibo naman para sa kanila. So, parang kaya siya pinipilahan talaga kasi may mga benepis may mga benepisyo, parang malaking tulong din, parang support din talaga. Sana yung mga ganitong programa talaga mas bigyan pa ng pansin o tutukan kasi ano po eh, kailangan din talaga natin eh. Saka dagdag ko lang din, um, kapag bumabagyo po, tayo po ay lapitin ng bagyo, 'no? Kung sana ano, noon pa man dapat lagi na 'tong sinasabi na dapat alam na natin kung paano talaga paghandaan, paano bigyan ng suporta ang mga mamayang Pilipino. Kasi sobrang daming naapektuhan talaga dito eh, nawawalan ng bahay
Mm. Mm, mm. Oo, totoo yan. Mm. Ay, oo. Totoo. Totoo, totoo. Totoo, hmm. Totoo, mm.
nawawalan ng pera, mga kagamitan.
Totoo yan, totoo yan.
'Di ba? So, dapat pina-priority talaga po natin yung mga ganitong programa, 'no?

'Di ba, isipin mo nalang 'yun, yung simpleng ganong bagay, na yung dapat pang hinto sa mga rumaragasang sasakyan, nabulsa pa.
Mhm. Totoo. Grabe 'no? Makikita talaga kung kahit nasaan na lang.
Oo.
Sana talagang mahiya sila naman 'no?
Isipin mo 'yun sa simpleng ganun, oo' totoo.
Grabe, opo.
Kawawa yung batang namatay limang taon pa lang.
Grabe 'no? So, parang, na na napal'tan talaga yung kasiyahan na dapat sobrang, um, ma masaya sila nung araw na 'yun. Parang sobrang bilis lang din nawala.
Oo. Mhm, ambilis, dahil lang sa isang ganun.
Dahil lang po, oo, so, parang.
Na imbi 'di ba, isipin mo yung bakal na 'yun, na imbis na magpapahinto sa mga sasakyan na rumaragasa, ng mga car accidents, na hindi mo inaasahan, wala oh, namatay dalawa pa.
Mhm. Opo. Totoo. Ayun totoo, kaya totoo po, na, ang korapsyon talaga ay nakakamatay din, literal, sana po maging ano, maging eye-opener din 'to sa kanila, lalo na po sa mga naka-upo at sa mga namamahala 'no.
Talaga literally. Mhm, totoo. Oo. Ayun, malapit na tayong matapos, ang ganda ng usapan natin.
Ayun, oo nga po eh, sana mas matagal pa 'no? Pero grabe, ang dami ko pong nain natutunan sa inyo, maraming salamat, mhm. <chuckles>
Oo, grabe, mhm. Ako din madami akong natutunan sa'yo maraming salamat din, hanggang sa ul sa ulitin.

Siguro sa akin
Mm.
ang dapat gawin ng gobyerno dagdagan pa nang dagdagan, magpapasok pa sila ng investor dito sa Pilipinas. Lalo na kasi yung ibang mga unemployed yung iba diyan lumalala na kumbaga nagiging homeless na kasi wala nang pinagkakakitaan sa araw-araw eh. Saan sila matutulog? May pambayad ba sila ng renta? Wala.
Mm. Opo. Mm. Mm. Totoo. Wala. Oo. Simple lang.
Di ba? Tsaka yung standard ng pag-a-apply sa trabaho dapat hindi nila masyadong pahirapan ang tao.
Mm. Totoo.
Eto 'pag e feeling ko naranasan ma naran naranasan natin 'to, yan mga government IDs natin nadali ang, ah, kunin? Hindi? <laughs> Di ba? <laughs>
Oo. <laughs> Hindi po. <laughs> Natawa na agad ako eh. Pa parang naalala ko nun sabi hil Sino ba yun? Parang parang kailangan ko po kumuha kung ako yun, ah, kailangan ko kumuha ng ID kasi wala pa akong ID. Parang kukuha ako ng una kong ID pero isa sa requirements ng ID, dapat may ID ka. Di ba? <laughs>
Hindi ba? Oo. Di ba? <laughs> My ID ka? Di ba medyo nakakaano lang na, kung ikaw ay bagong graduate o kaya naman wal wala kang di ka nata hindi ka nakatapos, kukuha ka ng mga requirements mo
Di ba? Oo. Wala kang karanasan pa eh. Oo.
wala kang ID. Saan ka kukuha ng ID mo?
Oo, no di ba? <laughs>
Di ba? Yang PhilHealth na yan, oo. Yang pero pansinin mo ah yang ID na yan, may kinikita rin yung gob gobyerno diyan.
Isang malaking repleksyon oo. Mm. O, di nandiyan na yan po palagi, di ba? So parang parang para sakin dapat talaga laging may konkretong plano at pagkatapos ng konkretong plano dapat nandun naman yung matinding aksyon. Kasi yung mga gantong ipinapatupad na kumbaga repormang pangkaunlaran kuno, dapat po talaga ano eh, nagiging instrumento para sa, ah, interes ng lahat hindi lang sa pansarili. Kasi di nila mapapakita na karapat-rapat silang tumagal diyan sa gobyerno. Siyempre po, ang ano naman, parang ang nakakalungkot naman na alam na natin kung ano yung ginawa niya noong parang nung kanyang termino tapos biglang uu ah, bibigyan pa natin sila ulit ng pagkakataon, di ba? Oo, so, parang dapat po isa tayo din sa kung makakatulong naman tayo talaga dapat matuto na po talaga tayong, ah, maging masuri maging matalino sa pagpili kasi hindi po hindi po biro ang 3 taon, ang 6 na taon na nandiyan sila tapos hindi naman natin nararamdaman. Di ba po? Mm.
Meron yan. Di ba? Totoo. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Isang beses pa no? Parang wag na. Mm. Totoo yan. Oo. Mm totoo. Totoo. Totoo yang sinabi mo na yan. Tapos binabayaran natin yung mga yan.